Hello, magandang gabi. Kumusta ka?
Pe hmm, magandang gabi din. Okey lang naman. Ikaw ba, kamusta?
Ganun din. Okey lang naman din. <laughs>
Hmm, <laughs> ba't gising ka pa?
Wala, ito nagpapaantok lang at buti nga nakausap kita kasi katatapos lang ng eleksyon at nag-iisip talaga ako sa mga bagay-bagay, ganyan 'no.
Mm. Oo nga 'no? Totoo, oo.
Kaya ayun, tanong ko sana sa'yo, paano mo ba ilalarawan yung magandang pamahalaan para sa bayan?
Sa akin? Siguro mailalarawan ko siya sa ano, kumbaga wala ka talagang ano, wala ka talagang nakikitang bahid ng korupsyon. Yung gano'ng klaseng pamahalaan. Kumbaga, lahat ng pondo, eh, nabibigay ng tama sa mga tao. Kasi sa ngayon parang halos lahat ng mga tulong na pinansiyal sa mga na dapat sa mga mahihirap makikita mo din at mapapansin mo na bawas na, eh, ganun. Kumbaga, marami siyang pinagdadaanan, eh. Kumbaga, pagpalagay nating 1000 yung bibigay, nakakarating minsan sa mga tao 300 na lang, dalawang daan, yung mga gano'n. Oo, ganun yun.
Ayun, oo. Tama. Oo. Yun nga, eh. 'Yon, oo. Naku! Yun nga, eh, parang kada dadaanan na opisyal may bawas 'no? Tas pagdating mismo dun sa tao, napakaunti na lang. <chuckles>
Oo. Totoo. Ikaw ba, paano mo siya inilalarawan? Yung magandang pamahalaan.
Yun nga. Ako siguro, ah, yun talagang tapat sa bayan at yung may malasakit, yung nagsisilbi sila hindi lang pa hindi para sa sarili nila kundi naglilingkod talaga sila sa bayan, yung hindi makasarili, ganun. Kasi parang yun yung kadalasan na nangyayari na parang hindi nga yung mga tao yung pinaglilingkuran nila kundi yung mga sarili nila. Kung saan sila magbe-benefit parang doon sila at 'di nila iniisip yung mga kapakanan nung mga tao, 'di ba?
Mm. Oo. Mm. Totoo. Totoo. Sang-ayon ako diyan sa sinabi mo.
'Yon, hmm. Pero eto naman, ah, ano sa tingin mo yung pangunahing katangian naman ng isang lider na dapat nating paniwalaan?
Mm. Oo. Ang sa akin siguro yung yung pangunahing katangian talaga ng leader ano, yung mapagbigay siya, gano'n. Kumbaga kumbaga, sa madaling salita hindi siya sakim sa pera. Kasi makikita mo naman ang isang leader na ano, mapagbigay talaga. Kumbaga, lahat na lang ng ng pondo tulad na lang ng ano, naging dating Pangulo natin. Hindi ko na siya papangalanan, siguro alam mo naman. 'Yong dating pangulo natin na ano, noong panahon ng pandemya, 'yong pangulo natin nung panahon ng pandemya. 'Yong no'ng pangulo talaga siya do'n mo mararamdaman na ano, eh, na lahat talaga natutulungan kasi kami mismo
Oo. Ayun. Totoo. Tama. Oo. Oo.
kumbaga, halos araw-araw may dumarating na tulong, ganiyan
Oo. Ah, gano'n.
ayuda sa'min kasi siya lang 'yong nakita kong presidente na ganun, eh. Kumbaga, ay may ma nagdaan na rin naman yung mga ganiyang mga mga pagsubok sa atin na tulad ng mga bagyo, pero yung sa iba talaga hindi natutulungan, oo. Pero nung siya 'yong Pangulo, 'yon 'yong naranasan ko, eh, dati no'ng pandemya. Kumbaga, hindi kami nakaramdam ng gutom no'n nong panahon na 'yon. Ikaw ba, ano sa tingin mo 'yong ano? Oo.
Oh. Yun nga, eh. Ah. Buti naman at Ayun. Buti naman at naranasan niyo yun 'no, yung natulungan talaga kayo. Ako naman tingin ko, pinakapangunahing katangian talaga na dapat meron ang isang leader, yung transparency. Napakahalaga nun kasi para, alam mo yun, yung taong bayan 'di ba, sila yung naglagay sa posisyon dun sa leader na yun kaya dapat maging tapat sila, ah, parang malaman talaga ng mga tao kung saan yun napupunta yung pera nila, 'di ba? Tapos alam nilang may pinatutunguhan yung mga tax natin, 'di ba, iyon. Tsaka 'pag may transparency kasi alam mo rin na walang korupsyon at parang yun din kasi yung pangunahing problema rin natin ngayon, 'di ba, na kinakaharap din. Yung mga tao nakakatanggap nga ng tulong o kaya mas marami yung naghihirap lalo, tumataas yung mga bilihin, 'di ba?
Mm. Oo. Hmm, okey. Totoo. Totoo. Mm. Oo, totoo. Mm. Totoo. Totoo, tama ka diyan.
Ayun. Pero 'eto naman, ah, sa tingin mo naman, sa lokal na pamahalaan. Paano ba sila nakakatulong sa araw-araw na buhay ng mga tao sa komunidad natin?
Mm. Oo. Sa akin siguro sa makakatulong sila sa araw-araw, yung simpleng ano, minsan ke sa ano kasi dito sa lokal na pamahalaan namin. Sa ano, ah, nitong mga nakaraan lang. Sa araw-araw nila parang meron silang ano, eh, binibigay na ano, parang assistance, ganiyan, may allowance sila na binibigay o 'di kaya no'ng oo. 'Yong kung alam mo 'yong ano, 'yong Tupad? Ayun. Sa mga minsan sa mga lokal na tao parang tinutulungan ng ano, eh, ng ang mga puwede lang kasi ma maka mabigyan ng mga ganung klaseng ano, programa, 'yong mga sinasahod nila, eh, below minimum, 'yong mga gano'n. Kumbaga, binibibigyan sila ng pera. Pero siyempre, bago na muna nila makuha 'yong pera na 'yon, ano din, magtatrabaho din sila. Kumbaga
Ah, wa Sana o <chuckles> Ah, m Oh. Ah, okey.
um, maglilinis sila ng kapaligiran, 'di ba. Kumbaga, ano siya, parang 2 yung ano niya, yung purpose niya. Kumbaga, nakapaglinis na sila ng kapaligiran, kumita pa sila. Yung gano'ng mga ano, sa pamahalan ngayon. Yun yung sa tingin kong oo. Iyon sa tingin ko nakakatulong sila sa ngayon, sa programa nilang ganun. Ikaw ba? Mm, sobra.
Ah. 'Yon. Parang nakatulong 'no? Parang maganda 'yan. Ah, sa palagay ko din kasi 'yon nga nakakatulong na sila sa komunidad niyo mismo tapos sila rin natutulungan rin sila, 'di ba? Ako rin naman 'yong lokal na pamahalaan malaki 'yong papel nila kasi sila mismo 'yong ano, eh, parang 'yon nga, yung nagiging tulay ng national government, 'di ba? Ah, yung mga budget sa kanila talaga babagsak, ganiyan tsaka sila din talaga yung nag-i-implement ng mga project katulad ng paayos na mga daan, 'di ba? Tapos yung pagpapanatili ng kalinisan. Tapos ayun din, yung kung paano ba makakatulong sa mga tao, naka-depende rin 'yan sa lokal na pamahalaan tapos sa mga health center, ganiyan, mga libreng bakuna. Mahalaga yun kasi di naman lahat tayo kayang magbayad para sa mga ganun, 'di ba?
Totoo, totoo. Mm. Totoo. Mm. Totoo. Mm. Totoo. Totoo naman. Oo. Oo naman. Malaking bagay.
'Yon nga. Tas m meron din dapat na mga programa para nga sa mahihirap, ganiyan katulad nung nabanggit mo maganda 'yon. Tapos ayun, 'yong sa kapayapaan din nung mismong komunidad, mahalaga din papel nila dun.
Mm. Oo. Oo, tama ka diyan. Mm.
'Yan. Pero ayun, sa tayo namang mamamayan, 'di ba, mahalaga rin yung papel natin sa gobyerno. Ano ba yung papel natin sa pagpili either at paano kaya natin nararamdaman na may pagbabago sa gobyerno?
Oo. Oo Oo. Sa 'kin siguro, para sa'kin ang pag pa yung pinaka-papel natin kumbaga siguro dapat ano natin, suriin nating mabuti kung sino yung mga dapat nating iboto. Kung halimbawang may mga karanasan na 'to sa pulitika, ano ba na yung mga nagawa nito? Sa'kin kasi yung batayan ko dati nung bakit ko binoto yung dating pangulo natin kasi nakita ko tala meron kasi siyang ano kasi siya dati, eh, alkalde siya dun sa lugar nila. Kumbaga, pinanood ko talaga lahat ng mga ano, eh, mga dokumentaryo tungkol sa kung paano niya pinalig paano niya ginawang ligtas yung lugar nila, ganito ganyan. Kumbaga, yun yung yun yung nai-ano ko, eh, naiisip ko na sana ito yung mangyari sa buong Pilipinas. Eh, nung nung panahon naman niya, nakitaan ko naman na merong pagbabago kasi kumbaga dati kahit saan ka tumingin sa paligid kung gala ka talaga tapos mapagmatyag ka sa paligid, makikita mo talaga na maraming ano, eh, maraming lulong sa pinagbabawal na gamot dati. Pero nung siya yung humawak sa pamahalaan natin nung ano, nabawasan talaga kasi diyan mo na malalaman 'yong ano, kaliwa't kanan kapagka kasi nagkaroon dati ng Oplan Tokhang na tinatawag, eh. Kapag hindi ka sumuko, ang mangyayari talaga sa'yo, parang sapilitan ka talaga nilang ipapasama o 'di kaya babawian ka talaga ng buhay kasi kumbaga ano 'yon, eh, parang nagbigay na sila ng warning, eh, para sumuko ka, pero kung hindi ka sumuko 'yon talaga 'yong ano, 'yong magiging kapalit. Sa tingin ko yun yung ano, nakita kong pagbabago ng ano, sa gobyerno nung mga panahon na yun. Ikaw ba, ano sa tingin mo yung papel ng ano, papel na papel nating mga mamamayan?
Yun. Oh, ah. Oh. Ah. Ah. Mm. Okey, may mga tanong Sa'kin ganun din. Napakahalaga na, ah, maging mapanuri tayo, yung mag-research talaga nang maigi, kilalanin yung mga kandidato kasi yun nga, ta tayo yung may kapangyarihan na magpaupo, 'di ba, sa mga na may posisyon ngayon sa pamahalaan natin. Nasa atin yung kapangyarihan talaga at hindi maganda kung yun, hindi natin masyadong alam at yung mga naging opisyal kurap pala, ganiyan tas wala ring napatunayan, di ba? Kailangan alam natin yung track record tapos yun, yung mga nagawa rin nila, yung mga karanasan nga nila, tama ka. Tapos ayun, ah, ah, may papel mahalaga rin yung papel ng mamayan. Hindi 'yan natatapos sa pagboto lang. Dapat parang kunwari, may pagkakamali tayong nakita pwede nating, ah, parang i-voice out, ganun. Para na rin sa ikauunlad ng bansa natin para may pagbabago, 'di ba? Kasi mahirap din naman kung puro parang sang-ayon lang tayo ng sang-ayon kahit mali na, 'di ba? Kailangan masabi rin natin para maparating sa kanila at mabago nila yung mali, di ba?
Mm. Oo. Totoo. Oo. Mm. Totoo. Oo. Mm. Mm. Oo. Totoo. Mm. Totoo. Totoo. Sang-ayon ako diyan sa sinabi mo 'no. 'Yong 'pag ganiyan parang ano, kailangan din talagang alamin mabuti kasi minsan nagpapabulag tayo sa mga ano, eh, sa mga sinasabi ng mga ibang kandidato, sa mga plataporma nilang hindi naman natutupad, 'yong mga gano'n. Minsan mas maganda pa 'yong ano, eh, hindi na lang nila sabihin 'yong plataporma nila, pero 'pag nando'n na sila sa mismong posisyon, kumikilos sila. 'Yong mga gano'ng ano, mga gano'ng kandidato 'yong gusto kong ano, eh, gano'n 'yong mga kandidatong binoto ko nitong ano, kung tas oo. Kasi sa tingin ko yun yung ano, eh, mas maganda, eh, kumbaga hindi mo na kailangang sabihin, gawin mo na lang. Marami kasing ano, magaling lang sa salita, eh.
Ayun. Oo nga. Ah, puwede. An Oo, tama ka diyan. Parang ang dami ng parang yung sinasabi nila na pinaglalaban nila 'to, ganiyan. Sang-ayon sila sa ganitong issue, 'eto 'yong stand nila, pero 'pag nakaupo na sila, wala silang gagawin. As in parang nandun lang talaga sila para sa sarili nila at hindi para sa bayan. Kaya minsan ano, eh, hindi rin sapat yung mga puro salita lang. Dapat tingnan mo rin talaga kung ano yung mga nagawa nila noon. 'Di ba? Kasi patunay yun na kung totoo talaga sila sa mga salita nila, 'no?
Oo. Hmm. Totoo. Totoo. Totoo. Mm, totoo. Oo. Kasi ano, tawag dito? Kaya ko nasabi 'yan kasi ganiyan yung mga nakaraang naging pangulo, eh, nakaraang mga nakaupo sa administrasyon. Sobrang gagaling nila sa mga pagsasalita, ganito yung mga proyekto nila, kumbaga inaano nila kasi eh, panay puro demokra ano, eh, demokrasya kasi sa Pilipinas, eh, 'di ba? Parang yun yung mas pinapairal nila kumbaga, eh, sa tagal na natin, lumaki na ako lahat-lahat demokrasya yung pinapairal nila, ni wala namang pagbabago nakita sa pan sa bansa, eh. Netong ano lang, eh, netong di yun nga dumating 'tong dating presidente na ano, na na malaki yung naging pagbabago sa bansa natin na kasi parang ginamitan niya talaga ng kamay na bakal, eh, 'di ba, sa sa pagpapatupad ng mga batas kung mapapansin mo.
Oh. A Oo, yun. Pero 'eto naman, sa palagay mo ba, paano ba dapat tumugon yung gobyerno sa mga pangangailangan ng mahihirap kung at kung paano ba ito makakaapekto sa bayan natin?
Mm, oo. Hmm, sa tingin ko makakatugon talaga yung gobyerno kapagka siguro pagka may nag-ano, pagka may humingi agad ng tulong parang pansinin agad nila kasi minsan mahirap ano, eh, parang yung gobyerno, parang mahirap silang lapitan, 'di ba, pagka may mga problema yung ano, mga karamihan sa ating mga mamamayang Pilipino. Kung hindi pa madam kung hindi pa magkakaroon ng protesta, ganiyan, hindi nila pakikinggan minsan 'yong mga ano, eh, 'yong mga pangangailangan ng mga ano, eh, ng mga mga tao. Kung hindi pa sila 'di ba, kung hindi oo.
Oo. Totoo. Yun. Kapag Oo. Kahit nga may protesta na yung mga iba, hindi pa rin talaga nakikinig, nagbubulag-bulagan din sila sa mga kailangan ng mga tao, 'di ba?
Mm, totoo. Oo, tama ka diyan. Nakakaapekto 'yon sa bayan ano, dun na ano, eh, parang nawawala yung pagkakaisa ng mga tao, eh. Parang lahat sila nagkakanya-kanya na. Kumbaga, lahat sila nagiging rebelde, gano'n kasi hindi sila pinapakinggan, eh.
'Yan yun 'Yan Oo. Pero iyon, karapatan din naman talaga nga natin na ipahayag yung mga saloobin natin, 'di ba? Kasi yun nga, ang hirap kapag hindi tayo pinakikinggan, eh, di ba? At naman sa tingin ko, ah, dapat yung gobyerno, ah, parang tugunan yung mga pangangailangan ng mga tao hindi lang yung parang band-aid solution. Dapat talaga may mga programa sila na pangmatagalan, di ba? Mabigyan ng hanapbuhay yung halos lahat sana kundi ano, lahat talaga 'no. Kasi mahirap kapag ano, walang trabaho yung mga tao at du dumadami talaga yung yun mahihirap yung buhay, 'no nakakal
Hmm, totoo. Mm, tama ka. Oo. Totoo. Oo. Sang-ayon ako diyan. Totoo. Nagkakaroon nakakagawa pa ng mga hindi inaasahang krimen yung iba kasi nga wala silang mga maipanggastos sa mga kani-kanilang bahay, ganun. Uy, alam mo maraming salamat, ha. <laughs> Marami tayong napag-usapan ngayong gabi.
Toto Ming salamat din.
Mm, sana makausap pa ulit kita 'no.
Mag-i Oo nga, sige, paalam.
Paalam.